Jetzt bin ich raus. Das war, äh, vielleicht 'n dummes Beispiel, ja. Aber ich habe das im Alltag manchmal habe ich das ich habe das im Alltag manchmal halt mit meinem Freund, wenn ich dann irgendwie schnell antworte, dass er sagt: „Oh, was ist 'n da los?“
Ne, es ist eher so s es ist 'n super Beispiel. Ja. Ah. Okay, das ist aber jetzt das da muss man dann natürlich dazu sagen: „Das ist ein männliches Problem“, ne, weil Männer haben ohnehin Herausforderungen damit, ähm, in das geschriebene oder auch in das gesprochene Wort einer Frau die richtigen Emotiono Emotionen hinein zu interpretieren. Wie oft fragt dich dein Freund: „Bist du böse?“
Ja. Ach so. <chuckles> Ja. Ja, häu häufig, wenn ich keine Emojis benutze.
So, so. So. Genau das ist Männer können das nicht. Also, Männer können einfach nicht, ähm, in in in die weibliche Emotion hineininterpretieren. Das geht nicht. Die brauchen immer diesen Anhalt, ne? Die brauchen 'n Emoji. Was ja eigentlich, wenn man wirklich drüber nachdenkt nicht gut ist, dass man einem Mann eine Anleitung geben muss, wie man sich grade fühlt.
Aber das ist krass. Jetzt wo du's sagst, das stimmt. Mich hat noch nie eine Freundin <chuckles> mich hat noch nie eine Freundin <snorts>
So? <laughs> <laughs>
Mich hat noch nie eine Freundin gefragt, ob ich jetzt irgendwie doof drauf bin oder so aufgrund meiner Emojis, die fehlen. Noch nie.
Ja. Mhm. Ja. Weil die Freundin wahrscheinlich aufgrund der Wortwahl, aufgrund des Timings, aufgrund der Tatsache, dass sie dich in und auswendig kennt, weiß, wie du dich grade fühlst. W das ist das, was ich grad meinte. Das das können Frauen unter sich. Der Mann braucht 'ne Anleitung.
Ja, okay. Okay, abgehakt. <chuckles>
I wenn man's auf die Spitze treiben würde, müsstest du auch im No also, in der verbalen Kommunikation also, wenn du wirklich mit deinem Freund sprichst, müsstest du ihm eigentlich immer sagen: „Im Übrigen, ich fühle mich grade toll.“ Er weiß es nicht.